Eee, kalau komik ada banyak sih mungkin yang paling aku sukain itu, eee, Gintama kalau Kakak pernah denger.
Oh. Oh, iya pernah pernah dengar, iya. Itu lucu ya, katanya ya?
Iya itu, eee, anime atau manga komedi udah selesai juga kan udah tamat, tapi benar benar lucu sih dari awal sampai habis.
Heeh. Oh itu udah tamat ya? Oh, saya gak ngikutin. <chuckles>
Ya, udah tamat ya ya nggak apa-apa. Kakak juga sering baca manga atau nonton anime atau gimana?
Heeh. Eee, sering sih. Tapi saya mungkin terlalu jadul ya seleranya jadi mung eee, nggak ngikutin yang baru-baru. Yang paling baru yang pernah saya baca dan saya ikutin tuh paling cuma Naruto atau One Piece, itu kan udah ja la udah lama banget, ya. <chuckles> Iya, jadi kayak Gentama, iya, oh masih lanjut ya? Oh. <chuckles> Waduh. Heeh heeh. Waduh waduh. Heeh, iya, heeh heeh.
Oh, iya iya, itu juga masih lanjut tuh One Piece. Sampai masih lanjut sampai sekarang belum tamat. Bahkan gak tahu tuh kapan tamatnya, masih lama kayaknya. Tapi kalau Naruto udah tamat kan Naruto, kecuali, eee, apa, kecuali yang, eee, lanjutannya itu Boruto masih ada.
Waduh. Kebanyakan sih kayaknya. <chuckles> Saya ini paling, eee, baca ulang komik yang dulu sih, Mas. Kayak apa, kayak Crayon Shinchan, karya G, itu sih. <chuckles> Yang lucu-lucu, heeh.
Iya kebanyakan sekarang. Oh, Crayon Shinchan. Oh, iya iya itu juga bagus sih, cukup iya bisa bikin tenang gitu ya. Santailah santailah gitu, Kak, komiknya.
Iya, benar benar. Heeh, tapi ada nggak sih, eee, pengalaman ya, Kak, yang, eee, apa yang stres banget tapi b eee, langsung langsung enggak stres gara-gara melakukan hobi itu?
Mmm.